Ähm, also, ich bin halt 'n Mensch also, ich bin halt wirklich nicht so sportlich, aber, ähm, ich habe 'n Bruder, der geht halt jeden Tag ins Gym und, äh, der ist wirklich jeden Tag dort und, äh, macht halt super gern Sport. Und, ähm, als ich halt damals noch also, als wir beide halt bei meinen Eltern gelebt haben, äh, da hat er mich halt immer versucht zu motivieren und mit ihm Sport zu machen. Aber er ist halt wirklich so 'n Mensch, der macht halt Sport super gern und mir fehlt da irgendwie immer so die Motivation. Klar, es ist halt gesund und, ähm, macht auch super viel Spaß, aber ich bin halt auch so 'n Mensch, der geht gern raus, spazieren, Fahrradfahren und, äh, das ist ja eigentlich auch gesund. Aber man muss halt immer auf die Balance achten und, ähm, ich finde es dann natürlich dann schwierig, dann direkt mitzumachen. Und ich bin auch so 'n Mensch also, ich war im Gym, ich war mal im Gym. Das Problem ist nur, sich aufzuraffen und wirklich dann öfters, dreimal oder viermal in der Woche Sport zu machen, finde ich. Vor allem muss man sich ja auch mal die Zeit nehmen und gerade wenn man halt arbeitet, studiert oder so, dann hat man einfach meistens nicht so die Zeit oder die Motivation oder die Kraft, am Ende dann noch, äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, ja, genau und mein Bruder zum Beispiel, der geht direkt oder auch sogar vor der Arbeit, der geht dann ins Gym und ich denke mir so: „Wie wie schaffst du das?“, ne? Aber der hat da auch 'n ganz anderes Mindset und der geht da auch super ran, aber für mich wäre das viel zu viel und ich wäre dann auch voll erschöpft und ich finde das toll, wie Menschen andere Menschen das hinbekommen. Also, ich bewundere das. Ähm. Ja.
Oh, okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Ja, das finde ich auch total. Ja, nach so 'nem langen Tag das dann halt zu machen, ne? <chuckles> Ja, fi ich finde das ehrlich gesagt auch total faszinierend, dass es, äh, da letztendlich, äh, ja auch so Unterschiede gibt letztendlich. Ja, ich habe auch 'nen Arbeitskollegen, bei dem weiß ich auch, der fährt jeden Tag nach der Arbeit ins Gym und macht da seine Sportübungen. Und ich denke mir jedes Mal, ich komme von der Arbeit heim und denke mir: „Okay, jetzt erst mal entspannen, erst mal nicht so viel tun.“ Also, ich habe zwar auch 'nen Hund und mit dem spaziere ich auch total gerne und, sage ich mal, bewege mich dadurch auch tagsüber, äh, relativ viel, aber es ist ja dann doch noch mal 'n bisschen was anderes, wie wenn man dann so wirklich Sport ausübt. Und für mich, ähm, ist so der der wichtigste Effekt äh, klingt jetzt irgendwie so 'n bisschen eitel, aber ich mag das total, äh, wenn man 'nen Fortschritt bei sich selber sieht. Also, ähm, ne, wenn man merkt: „Okay, ich bleibe jetzt 'n bisschen dran“ und dann sieht man bei sich selber: „Okay, äh, jetzt verändert sich l körperlich etwas.“ Also, die Übungen fallen einem leichter, man wird vielleicht fitter. Ähm, ich finde, das ist total motivierend und hilft, ähm, dann auch 'n bisschen dranzubleiben.
So krass. Ja. Ja. <chuckles> Ja. Ja, ach goldig. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.